É, e eu e é e é muito legal, né. Ah, geralmente as pessoas têm essa questão de de de botar o pole dance como uma maneira sensual, e tal, mas na verdade, assim, é um exercício físico.
Aham. Nossa, é muito exercício físico, assim. E eu, assim, eu confesso que para mim
E se você tem é uma força que você tem que ter que e conseguir trabalhar nisso, que é que é muito é bem pesado.
É. Muito, muito. E eu assim, eu não tenho interesse mui nenhum nesse lado sexy do pole dance, digamos assim, mas é mais porque eu gosto desse tipo de atividade, de rodopios, e ficar de cabeça para baixo, e
Aham. Claro, e tem um bem se você vê re realmente, se parar para pensar, tem um pouco a ver com seu trapézio, né.
Tem, tem. Eu fiz uma aula, assim, e eu gostei, porque vários dos movimentos, inclusive, assim, tem muita base, né, do do trapézio mesmo. Então assim, eu acho que pode ser interessante, né, tentar encontrar um tempo para isso, porque vai demandar menos tempo, porque é mais mais próximo de aqui daqui de casa do que o lugar onde tem o trapézio, sabe. E
Aham. A coisa do pole dance é que é um pouco caro também, né, as aulas, né.
É. É tudo caro. Tudo tudo que é diferente é caro. <laughs>
<laughs> Exatamente.
É. Mas é legal, assim, sabe, e eu gostei.
Não, claro, e se te dá prazer, é investimento, né, não é botar isso como um investimento. É e, como eu te falei, para saúde mental e física. E não é
Sim, sim, eu acho que sim. Precisa realmente reconhecer que, né, não é um gasto.